Sì, allora, ehm, questa generazione è una generazione abituata ad avere tutto e subito.
Eh già il consumismo è la velocità della società moderna in poche parole, sì.
Ma sì perché i dispositivi che hanno a disposizione appunto, <chuckles> eh sono molto veloci e sono superficiali, ehm, ehm, poi crescono anche con questi modelli di, no, di persone che hanno fatto carriera, sono riuscite a diventare famose dal nulla con il minimo sforzo.
Certo. Mh, certo, è vero. Magari questi influencer qui che vanno su YouTube fanno un video, diventano m miliona adesso milionari, no, però comunque ricchi e quindi insomma c'è questa sensazione qui.
Mhmm, ci cito. S Sì, sì e invece secondo me andrebbe proprio insegnato, ehm, il valore dell'impegno, del lavoro, de anche della cultura e della conoscenza, am
Certo, e quindi il fare fatica per arrivare poi a un risultato, a un a un goal, a un un obiettivo.
Sì, certo, è questo il percorso giusto, ehm, i risultati mi arrivano con costanza.
Giusto. Però in questo caso esatto, ti volevo, ehm, far proporre, ehm, questo grande dibattito perché dopo c'è la gente classica e dice: "Eh ma i giovani di oggi non va non hanno più voglia di lavorare" come il classico, ehm, ritornell eh esatto, eh i però infatt esatto, questa non è una novità quindi il concetto che i giovani non hanno voglia di lavorare.
<laughs> Questo lo dicevano già già ai miei tempi eh, però anche i giovani di ieri. Sì, hai ragione, forse non è una novità, forse è sintomo che io stessa stia invecchiando perché mi trovo a ripetere delle cose che a mia volta avevo sentito dire.
<chuckles> No va beh dai, ci sta. <chuckles>
Ehm, no, però è vero eh, che purtroppo i modelli offerti dalla società sono questi. Adesso io non ricordo quando ero più giovane invece che, mhmm, mi venissero proposte de d delle figure così, se no se non quello che vinceva la lotteria, toh, però era un caso su su un milione, e
Mh, certo. Esatto, quindi in poche parole era più raro magari ai tuoi tempi trovare la persona che diventa "ricca," tra virgolette, o comunque sta bene, non tanto per merito suo, ma un po' per fortuna. Quindi in poche parole adesso si può pensare che è il classico influencer, quello che va in giro online e fa lo stupido, riceva soldi, quindi lo percepisci come ingiusto, quindi o comunque non corretto, non è un un ri un esempio da seguire.

Ehm, ma, mhmm, intanto un ragazzino, ehm, non dovrebbe mai prendere delle strade troppo presto.
Giusto.
Ehm, quindi cercare di, ehm, rallentare quello che è un percorso perché comunque, deve provare a fare il maggior numero di esperienze possibili e soprattutto deve studiare, studiare il più possibile prima davvero di di scegliere quella che è la sua strada.
Ah certo. Deve fare esperienze, e quindi magari anche esperienze sbagliate che magari gli insegnano che quella non è la strada giusta, immagino.
Ma certo, certo, assolutamente, devono sbattere la testa contro il muro, ehm, essere in grado di e re rialzarsi, assolutamente.
<chuckles> Okay, okay, e questo sicuramente, effettivamente è una cosa che, mhmm, mhmm, al giorno d'oggi forse si sta abbandonando il concetto di sbagliare per imparare. Noi tutti vogliamo andare a la strada giusta subito, perché non ci piace perdere tempo e quindi allora abbiamo un po' una perdita di, ehm, valori. Ma noti che anche, diciamo, la la l'attitudine al sbagliare per imparare sia si sia persa solo in questa generazione, oppure l la notavi anche magari alla la tua generazion
Mh. Ehm, guarda, non lo so, però potrei dare un consiglio, è quello di leggere, leggere perché, la lettura, ehm, sicuramente ti fornisce degli strumenti, ti apre la mente, ti costruisce, ehm, ti dà una forma mentis proprio per poter, ehm, superare determinati momenti.
Ehm, sentiamolo. Okay, e c'è anche ma magari un particolare, ehm, tipo di lettura, tipo, non so, un un saggio, un un romanzo storico particolare che secondo te è il più efficace?
S ehm, io sono per lasciare libera scelta, ehm, l'importante è leggere l'importante è legger anzi l'errore è proprio quello, di obbligare i ragazzi a leggere qualcosa che poi dopo alla fine gli fa passare la voglia.
Ah va bene, effettivamente è giusto, <chuckles> è giust l'importante è leggere. Giusto, verissimo. Assolutamente, è vero, è vero. Wow, beh, che dire, ti devo assolutamente ringraziare per questa conversazione che è stata molto profonda e interessante. Abbiamo analizzato aspetti sociali e familiari per nulla scontati e tu hai dato degli ottimi spunti e suggerimenti, quindi ti ringrazio e spero di risentirti presto.